Olha eu queria pedir um conselho sobre o que fazer, eh, em relação a minha saúde em geral, eh Eu tenho repetido em um comportamento todo ano, eu consigo ficar bem treinando, correndo, assim, musculação e durante alguns meses aí quando eu tenho uma inter interrupção eh, geralmente é interrupção brusca por motivo de viagem eh, eu ganho muito peso, eu adquiro hábitos ruins, e assim, engordo bastante e e aconteceu isso recentemente, eu viajei durante um mês, eh, para os Balcãs e desrupetei completamente, eh, minha rotina em termos de nutrição e exercícios físicos e quando eu voltei agora, recentemente, tem 3 semanas que eu voltei, eh, eu já no dia seguinte estava me exercitando, já voltei à dieta normal. Só que nos últimos dias eu percebi que eu já não estava mais tão dedicado a isso, inclusive por conta de trabalho, enfim, e eu estava com medo de de ter uma recaída e eu tô num ponto que, enfim, eu nem compensei ainda direito o que o tudo que eu que eu engordei e eu queria saber se você tinha algum conselho pra mim.
Deixa eu entender um pouquinho, você tá falando, né, dessa dessa desse desbalanço, né, de você, eh, de repente sair de férias ou exagerar em um final de semana. Eh, me conta um pouquinho como que é a sua rotina, eh, o que que você faz assim pra o que que você faz pra manter sua saúde? O que que te leva por exemplo, a chutar o balde vamos dizer assim?
Uhum. Isso Uhum. Olha o que eu faço pra manter minha saúde e geralmente, eh, eu sou bem regrado. É em re em relação à alimentação e exercício eu pratico exercício de segunda a sábado, eu corro e faço musculação com elástico em casa mesmo. E eu faço jejum intermitente também, eu como 3 ou 4 refeições já no final do dia. E assim até uma coisa que que me faz me sentir bem. E o que me faz, eh, chutar o balde é quando eu saio da minha rotina. Eu moro moro em Berlim, mas assim eu viajo constantemente, eh, seja em relação a lazer ou ou em relação à família. E quando eu passo muito tempo, assim, 3 semanas ou mais já passei as vezes 2 meses fora, eh, eu realmente não consigo m manter nada saudável. É é bastante besteira, sem exercício, bastante álcool. E é mais ou menos assim minha rotina, tanto a rotina ruim e e a e a boa, né.
Uhum. É, o curioso, né, que você tá relatando que você é uma pessoa que ah, você vê, você faz exercício não esporadicamente, né, você faz exercício 6 vezes na semana, né, ou seja você gosta religiosamente. Deve te fazer muito bem pra cabeça, né, endorfina e tal, e você cai nessas tentações, né, porque o cu po por isso por isso que eu te falei, o curioso é que pessoas que têm o seu perfil, elas até levam, hã, de repente, por exemplo, você vai viajar de trem a comi a comida, né, pesada, eh, o frango, eu não sei o que que você come, enfim. Eh, mas tudo porcionado já para o final de semana de repente escolhem lá "Ah eu vou s sábado à noite eu vou comer o que eu não devo", mas, enfim, e isso é importante, né, assim, pra socializar e tal, e e e é curioso essa essa essa discrepância que você vive, né, porque você realmente é uma pessoa que se preocupa deve se preocupar com o corpo, talvez você tenha um pouquinho de tendência pra ganhar peso, mas, eh você já pensou nisso, o que que te leva a fazer isso?
É, religiosamente. Uhum. Sim. Uhum. Sim. É, é importante. Já. Olha, minha exmulher eu falaria que eu sou uma pessoa com mentalidade excessiva, então, <chuckles> eh, quando eu tô f regrado, eu tô super regrado em relação ao exercício e e e nutrição, mas quando eu tô desregrado também é um total caos e, hum, eu não sei sempre tive esse esse desbalanço, assim, meio Dionisíaco e Apolônico, assim, eu tô sempre transitando entre os dois. É difícil pra mim encontrar um meio termo.
É, você vê, você tem o hiperfoco, né. Você comentou do do do dessa observação da sua ex mulher do hiperfoco, né, quando você tá lá, eh, determinado a fazer aquilo você faz, mas você, eh, o <chuckles> eu vou usar uma expressão que é mais pura verdade "Você não tá pra brincadeira", quando você sai pra sai pra beber, por exemplo, né, ou pra comer com os amigos, falta pra você esse esses 10 minutinhos pra pensar, né, "Putz devo ou não devo? Como ou não como? Vou beber tudo isso?".
Uhum. Exato. Uhum, 10 minutinhos pra pensar ó ótimo essa, porque realmente eu quando Aham. Como eu eu viajo muito, eh, enfim eu não tenho, eh, como eu botar isso "Ah, tá eu vou viajar" mas eu viajo pouco aí talvez você possa chutar o balde, mas como eu viajo muito isso acaba virando parte da rotina aí eu me pego às vezes, eh, assim quando eu vou pra uma cidade nova eu gosto de andar bastante. Eu geralmente ando mais de 20 quilômetros até um pouco excessivo, enfim, de acordo com a minha personalidade de novo. E a e eu já deu sei lá 13h, 14h aí eu já começo a passar por
Não é verdade. É.
por supermercados, compra uma uma cerveja e aí continua andando. Aí o próximo ponto, aí o próximo monumento, "Ah, tá legal vamos ver um supermercado", cerveja, cerveja, o dia todo. E e realmente o que é como se eu quisesse potencializar, eh, um prazer que não deveria, né.
Uhum. É, é é gozado que, assim, você tá falando você você deve ser uma pessoa extremamente intensa no que você faz, né. Você não total, né. Então você vê, é legal você vai pra uma cidade nova, você explora eu acho o máximo você vai andar pra lá e pra cá e tal mas, eh
Sou, sou. Uhum.
tudo pra você eh, tudo pra você tem essa super intensidade, né. É, talvez você coma coma ou muito ou muitas besteiras
Sim, sim.
ou beba uma ou beba muito, né, ou ou como você relatou. Eh, e e, por exemplo, depois que você faz isso, te o que que que que te que que você sente? Você você sente uma tristeza? Você sente um arrependimento? Como é que você fica depois que você extrapola?
Uhum. Olha, enquanto eu tô nesse enquanto eu tô eh eh, desviado, digamos assim no ca do caminho, enquanto eu tô viajando, eu realmente não me importo, mas depois que eu volto pra minha rotina, me bate, assim, uma uma consciência pesada de ter exagerado tanto, enquanto eu podia ter me ter sido mais comedido, digamos assim.
É, exatamente. Olha, ouvindo você falar, né, assim, eh, eu imagino que você até fique assim Você falou arrependido, frustrado e tal, mas até bem chateado, né. Porque, você vê, você se esforçou tanto pra manter o shape lá e, de repente, por conta de 1 final de semana, cê ganhou lá 2 quilinhos ou uma barriguinha, uma ba uma gordurinha, enfim, ah É assim, né?
Uhum. É é assim mesmo, e demora muito mais, pra pra recuperar o que eu engordo em uma semana, demora 2 meses, eh ainda mais já estou com 38, ainda mais quando como quando eu tinha 20 e poucos, que, enfim, era mais era demorava até menos tempo para perder. Pois.
Muito. Sim. Menos tempo, né. E até bastante até até você construir músculo de novo, eh, não é fácil, né, a gente sabe que é um processo complicado, né. Depois, quando a idade vai chegando Eh, apesar de você ser novo e tal, mas é o que você falou: não você não tem mais 20, né, eh
Uhum.
O que que você acha de você procurar uma terapia? Terapia mesmo de verdade, se comprometer com ir, pra você tentar entender o que que te leva a ser ou 8 ou 80.
Uhum. Eu acho uma excelente sugestão, eu assim, eu reconheço que terapia é é algo que todo mundo deveria fazer e, <chuckles> especificamente, eu, eh, com certeza, e na verdade eu até tinha um terapeuta, eh, passei uns 6 meses, depois de bastante já fiz terapia durante diversas fases da minha vida, eh, só que eu não estava satisfeito com ele, porque, assim, ele tinha uma abordagem muito assim, não me instigava a mudar, eh, era como se ele só tivesse lá me escutando, não tinha nenhuma opinião, vinha com perguntas, assim, meio truísticas, meio óbvias, que, assim, eu não via eu não não via nenhuma diferença entre falar com um terapeuta ou falar com um amigo, e aí eu pensei: "Ah, eu tô gastando dinheiro aqui à toa, porque isso daí enfim, essa pergunta eu já me faço", e eu na verdade, eu gostei que ele fosse mais crítico, mas eu não sei, talvez eu devesse procurar outro terapeuta que eu gostasse mais, né.
É é é ou isso que eu ia te falar, o terapeuta, eh, exatamente como remédio, né, você às vezes você acerta o remédio de primeira? "Não!" Né, às vezes você fala: "Doutora, tá tá mui eu num num tô dormindo por conta do remédio, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo." O quê que ele faz? Ele baixa a dose, aumenta a dose, muda de medicação. Terapeuta é a mesma coisa a o o o principal é você ter empatia, né. É você se sentir a vontade com aquela pessoa. Exato. E mesmo com empatia as vezes a pessoa num é aquela pessoa tão questionadora, porque o o legal disso
Uhum. É verdade. Uhum. Sim é, você diz tudo. Uhum, tem outro outra abordagem, outro jeito de ser que as vezes não bate com a gente também, né.
É, não bate com você, né, então você você você deve ter uma personalida Só de ouvir você falar, você tem uma personalidade forte. Você deve ser uma pessoa questionadora que talvez você precise também de uma pessoa, hã, que te puxe mais pra descobrir.
Soou bastante Hum, nossa! Aham. Não tinha parado pra pensar hum, nesse perfil realmente. Olha, eh eh, muito obrigado, você realmente abriu meus olhos. E eu gostei também de desabafar e me trouxe aí outra outra forma de de ver essa situação. Eu agradeço muito pelos conselhos, hein.
Imagina eu acho que você tem tudo aí pra encontrar esse equilíbrio. Você deve ser uma pessoa extremamente dedicada ao que você faz e é só você encontrar mesmo o balanço interior que você vai vai se alinhar de novo, sabe.
Obrigado. Tomara, muito obrigado, hein.
Imagina até a próxima, eu tô aqui quando você precisar.
Até a próxima, tchau tchau.